Ờ, mình thấy cách này cũng được á nha, tại vì, ờ, bình thường á là mình, ờ, thỉnh thoảng mình cũng có họp hành này này kia, nhưng mà mình cũng chiêu chưa có chia sẻ cái lịch trình thời gian để mà ông xã ông xã mình hỗ trợ để mà trăm trông mấy đứa nhỏ trong cái thời gian mà mình đi họp ấy. Thì cái đó mình cũng chưa có chia sẻ, mình ch cũng chưa có nói với ông xã nên là thấy bạn đề xuất cái cái cách này cũng ô kê á, để mình nói rõ hơn. Tại vì cái lịch họp thì nó cũng đã ấn định sẵn rồi, chỉ qua là mình cứ họp thôi, mình hổng có chia sẻ với ông xã mình nên là ông xã mình đâu có biết để mà rinh mấy đứa nhỏ đi đâu, hoặc là quản lý nó sao sao để mà không gây ồn. Thì bạn thấy cái cách bạn vừa mình thấy cái cách bạn vừa nói khá là ô kê á, để mình thử cố gắng mình nói. Ừm.
Ừm. Ô kê. Ừm. Ưm, ừm. Ừm hứm. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm hứm. Hay đó, bây giờ thứ nhất ừm, chia ra vậy để mà xen kẽ với nhau, phụ nhau việc nếu được, còn không nữa trong lúc mà bạn làm việc á mà nó ồn quá, bạn đeo cái tai chống ồn vô nếu được ha, hoặc là vặn nhỏ ti vi, hoặc là lúc đó là, à, cho con cái chơi chuyện khác. Tức là lúc bạn làm việc đừng có làm ồn á thì chỉ có một cách là nhỏ ti vi, hoặc là cho nó chơi chuyện khác, hoặc là lúc đó cho nó ăn ngủ gì đó, hoặc là không được nữa thì bạn đeo cái tai chống ồn vô, được không nè?
Ừm. Ừm. À! Ừm. À! Ừm, ơ, mình thấy cách này hay nha! Tức là cái vụ mà chống ồn thì mình cũng có sử dụng, nhưng mà cái vụ mà thay đổi lịch giờ giấc là ví dụ như mỗi lần có lịch họp hay gì đó là thí dụ như ngắt ti vi, cho tụi nó ăn uống, hoặc là cho tụi nó đi ngủ gì đó thì cái này cũng ô kê á, mình cũng chưa nghĩ ra luôn. Ừm, ừm, ô kê, ừ.
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm hứm, hoặc là dắt tụi nó đi đâu đại khái vậy, ừm, đó, rồi, còn nếu mà bạn không sắp xếp được đó, ờ, thời gian ở nhà nó quá như vậy thì chắc chắn là bạn đi làm sẽ tiện hơn, à, bạn tập trung hơn và đỡ phiền nhiễu cả đôi bên gia đình cũng đỡ phiền nhiễu nữa, tại gia đình mà bị bạn ở nhà vậy họ khó xử, đúng nè, rồi, ừm.
Ừm. Ờ. Ừ. Ừ, cái đó là cách cuối cùng rồi. <chuckles> Ừ, ô kê, trời ơi, hôm nay có rất là cám ơn bạn luôn á, nhờ nói chuyện bạn với nay bữa nay mà mình cũng có thêm nhiều cách khá là, ừm, hay để mà mình giải quyết cái vấn đề gia bình đình mình nè, cám ơn bạn nhiều nha! Ừm.
Không có chi mình hy vọng hữu ích nha. Chúc bạn thành công. Bye bye.
Chào bạn.